آه. يا لأ، طبعًا مش مش مش حاجة كويسة إن أنتِ توصلي لمرحلة زي كده، ومش حاجة كويسة إن أنتِ برضه تحسّي إن أنتِ بيتم استغلالِك من حواليكِ وأنتِ مش بتدّي أي رَد فعل. طبعًا شعور يعني إن أنتِ تبرّي أهلِك ده، د دي حاجة واجبة وحاجة جميلة جدًا و ودي بالعكس لا تعيبِك في شيء، آآ ولكن طبعًا كل حاجة يعني بيكون ليها حد بحيث إن أنتِ تحسّي إن أنتِ بتدّي بتراعي نَفْسِك وفي نَفْس الوقت بتراعي اللي حواليكِ، مش حاجة وِحشة إن أنتِ تد تسلّفي صحابِك آآ، سواء لِبْس أو سواء لو حد محتاج منِّك مبلغ فبتساعديه، كل دي بتكون أعمال خيّرة جدًا، دي حاجة كويسة ولكن برضه في نَفْس الوقت كل حاجة بيكون ليها حد. آآ، يعني أنتِ فكرة إن أنتِ تقدري تقولي لأ، آآ، لشخص، دي مش حاجة وحشة ولكن إزاي تعرفي تقوليها بشكل هادي وبشكل واضح، وإزاي لو اللي قُدّامِك ي يقدر يتفاهم ده، أنتِ جرّبتِ إن أنتِ تقولي كده فعلًا ل ل لزميلتِك اللي أنتِ لسّه حاكية لي عليها ولكن هي تقبَّلِت الأمر بشكل عكسي تمامًا، في الحالة دي هي مش قادرة تعمل ده، لكن أنتِ ما عملتيش حاجة غلط، أنتِ وضّحتِ لها بشكل محترم إن أنتِ فعلًا ما عندكيش المبلغ ال اللي تقدري تسلفيه لها. آآ، نَفْس الكلام بالنسبة لل للأهل، لو في حاجة أنتِ تقدري تعمليه لهم وفي مقدرتِك إن أنتِ تقدّميها، قدّميها من غير ما يطلبوا ولكن في حالة العكس قولي لهم طيب اصبروا عليّا شوية، أنا أنا عيني ليكم وأنا أقدر أعمل أي حاجة عشان كنتم قدّمتوا لي كتير فاصبروا عليّا شوية عشان أنا أعرف كمان أقدّم لنَفْسي وبعد كده أعرف أدّيكم فيما بعد. آآ، إمم، إمم، بالضبط. يعني خلّيكِ ثابتة في قرارِك آآ، يعني ما ما ت ما ت ما تتراجعيش بالعكس كل اللي أنتِ بتعمليه في الآخِر أعمال خيريّة جدًا آآ، طيّبة، آآ أنتِ مش مش مش يعني مش ما تفتكريش إن أنتِ عشان رفضتِ فأنتِ كده آآ، هتتحطّي في في خانة إن أنتِ شريرة أو إن أنتِ آآ، بتحبّي مصلحتِك بس أو إن أنتِ بتخافي على فلوسِك لأ بالعكس، أنتِ بس بتحاولي تعملي موازنة ما بين إن أنتِ بتراعي نَفْسِك، بتراعي راحتِك، آآ، بتهدّي الضغط من عليكِ شوية أولًا عشان ما تحسّيش دايمًا إن أنتِ بيتم استغلالِك أو بيتم استنزافِك وأنتِ مش واخدة بالِك، أنتِ في الآخِر آآ، يعني ليكِ حق على نَفْسِك في إن أنتِ آآ، تشوفي آآ، حدودِك الشخصية وإن أنتِ تحطّيها وتحطّي القيم وتوضّحيها للناس اللي حواليكِ، ودي مش حاجة سيئة خالص آآ، خصوصًا يعني ل لنطاق ال خارج الأهل بما إن الأهل طبعًا حدودهم مختلفة شوية، لكن قصدي مع صحابِك، حتّى مع شريك حياتِك، طبيعي كل واحد يكون ليه حدود وما حدّش يتعدّى حدود التاني عشان برضه الأمور تكون جميلة وهادية ما بينكم في في ما بَعد.
امم. إمم. بالضبط. معاكِ حق يعني، إمم، بجد كلامِك إمم. معاكِ حق فعلًا في كل كلمة أنتِ قُلتيها، بجد مُجرّد كلامي معاكِ ريّحني جدًا وحاسّة إنّي بقيت أحسن، شكرًا ليكِ.
شكرًا.